और तो ये कभी-कभी यही लंच बन जाता है।
नहीं, नहीं अ, अग जब ऐसे ब्रेकफ़ास्ट कर रहे हैं तो ये सब, वरना लंच पे राइस ही करता हूँ। राइस ही लेते हैं।
ओके। अच्छा, अच्छा, अछा। मेरा तो क्या है देखिए, 8 अ हाँ, हाँ कंटिन्यू। एक्चुअली क्या है मेरा मेरी वाइफ़ 8:30 यहाँ से जाती है, तो मेरा जो ब्रेकफ़ास्ट है वो एकदम फ़िक्स है कि 8:15-8:20 हो जाता है। वो एकदम फ़िक्स है, और कभी-कभी ये भी होता है कि बाय चांस किसी दिन हॉलिडे है, छुट्टी है, छुट्टी के दिन क्या होता है कि फिर हम लोग 1 दिन क्या करते हैं नहीं, 1 दिन हम चीटिंग कर लेते हैं, इतना चीटिंग चलता है। <laughs> तो उतना चीटिंग करके फिर हम उस दिन जो है मेरा 10 बजे तक ब्रेकफ़ास्ट लेकिन शेड्यूल मेरा वही रहता है मतलब वो एक्सर्साइज़ वर्काउट हाँ, हाँ।
तो फिर आप अ हाँ, हाँ। बोलो, बोलो, बोलो। अच्छा। अच्छा, अच्छा। अच्छा। ले लेट हो जाता है। <chuckles> अच्छा, अच्छा। उठना था। हाँ, हाँ। तो फिर कभी-कभी आप साथ में वर्कआउट कर लिए होंगे? मतलब जब अ अ अ, छुट्टी के दिन है तो, वो भी अच्छी बात है।
हाँ, साथ में क्या उसका वर्कआउट अलग चलता है, मेरा अलग चलता है। उसका शेड्यूल अलग है, उसका वर्कआउट तब होता है जब वो किचन का काम खत्म कर लेती है।
अच्छा। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो आप सुबह में उनको अ, ब्रेकफ़ास्ट बनाने में मदद करते होगा, तो फिर मतलब आप आप आपको क्या प्रेफर करता है? आप उम, मिल्क पीना या कॉफ़ी पीना? आपको ब्लैक-टी पसंद है ऐसा आपने बोला था, तो उसमें आप
अ, मुझे ब्लैक कॉफ़ी पसंद है बेसिक्ली।
ब्लैक कॉफ़ी अच्छा, अच्छा। हाँ, मुझे वैसे ज़्यादातर मैं मिल्क ही पीता हूँ मतलब मुझे ऐसे मैं कॉफ़ी और अ, टी ऐसे कुछ पीता नहीं हूँ। मैं ज़्यादातर बस अ, उम उम, मतलब बॉर्नविटा या बूस्ट ऐसे इस ए यही इससे ही काम चलाते है। मुझे वही पसंद है, मतलब बचपन से लेके मैं उम, मम मम्मी-पापा ने मुझे मना किया था कॉफ़ी पीने के लिए। फिर बड़े होने के बाद भी मैंने मतलब उस इंटेरस्ट नहीं लिया उसमें।
हाँ। टी ओके। ओके, ओके, ओके। हुँ, हुँ, हुँ।